うんうんうんうん。
ほんとうんうん、違った味で、どっちもすごく好きだったんですけど。
うん。おお。なん
うん、でもね、なんけた、「好きな料理は何？」って聞かれても、なんでしょうね、もっと凝った料理を、なんか、美味しく作れるっていう風にいろんな人に伝えて欲しい感じなのに、オムライスとかオムレツって言っちゃうので、なんかね、ちょっと「かっこ悪いじゃない」ってよく言われてましたね。<chuckles>
うん。 うん。 うーん。 へえ。 <laughs> あ、よく、あの、学校の「好きな食べ物」とか、「お母さんが作ってくれる食べ物で何が好きですか」ってか書くとこにね、確かに。うーん。
うん。 うんうんうん。 そうなんです。うん。<laughs> 「もっとかっこいい料理作れるんだから、ね、かっこいい料理書いといてよ」とか言って言われてましたね。<laughs>
うんうん。 あ、そうですね。あ、でもお母様としては、もっとこんなに色々手を込んだ料理を作ってるのに、そっちを書いて欲しいっていう期待もあったのかもしれないですね。
うん。 うんうん。 そうなんですよね。うーん。 母の自慢の料理がキーマカレーなので。
ああ。それは時間かかって、もうね、いろいろ、あの、具とかもいろいろ作んなきゃいけないんで、そこは多分うん。じゃあ、お
うーん。 うーん。 うんうん。 そうなんですよ。うん。でもそんなにね、あれなので、ちょっと大人の味がしたんですよ。
<laughs> <laughs> なるあ、ああ、やっぱりその、子供の舌に合った、こう、味っていうのが、やっぱり、こう、ケチャうん、ケチャップの味とかって、ね、やっぱりケチャップって、こうこう、お野菜から作られていながらも結構甘かったりするんで。
ちょっとスパイシーな。うーん。 うんうん。<laughs> そうなんですよね。<laughs> うん。 うん。 そうなんですよね。<laughs>
うーん、あの味がやっぱり子供にはうけるんでしょうね。
そうなんですよ。母親が結構ね、あの、大人の大人味みたいなのをよく作っていたので、ど土手焼きとかですね。渋いんですよね、何か料理が。うーん。
うんうん。 ああ。 おお。 ええ。 ええ、じゃ、逆にじゃ、お母様の、あの
うん。
こう、味で一番、こう、記憶に残ってるっていうか、「あ、これは美味しかった」っていうような家の味みたいのってありますか？
うん。 うん。